Genau, also, hm, ich mache meistens, äh, in dem Programm so Werbevideos ich bin, äh, so aus der kreativen Werbebranche mache ich professionell und da muss ich dann, was weiß ich, so 'ne Dose erstellen und dann so 'n Werbevideo machen, wie die Dose, ähm, ja, so so g ähm, mit Wassertropfen, die runterfallen und das geht einmal durch, ähm, Eis so 'n Eiswürfelbad, und das wird aufgemacht. Man kennt ja diese klassischen Werbungen.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Ja, genau, ich i ch kann's mir absolut v bildlich vorstellen und das ist dann gar nicht so sehr kreativ, das ist dann mehr so Rechenarbeit? Wie funktioniert das?
Ja. Ne. Ja, man muss man halt natürlich so das das das Projekt erstellen, meistens ha kommt 'n Kunde an mit sei mit seinem Pr äh, Produkt, da muss man das, äh, so gut wie möglich eins zu eins nachstellen, da ist ja nicht so viel Kreativität drin, da muss man auch auf sehr viele technische Sachen achten, dass die Art und Weise, wie man das modelliert, auch von solchen Sachen wie dem, ähm, ja, wie soll ich will jetzt nicht zu viele Fachwörter benutzen, aber sowas nennt sich Shader ja, ähm, das ist so 'n so 'n so 'n
Mhm. Mhm. Aha. Aha. Also Schatten sozusagen?
Genau, das das berechnet Schatten und Farben und auch Texturen und all sowas wie sowas berechnet wird und visualisiert wird, darauf m muss man beim Modellieren oft achten, dass man das auch dementsprechend korrekt modelliert. Man darf nicht viele Fehler machen, weil das am Ende auch sehr schlecht aussieht, unglaubhaft, äh, unglaubwürdig. Mhm.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, hm, ja, ich verstehe langsam, okay, okay, also es ist eigentlich 'n eher mathematischer Prozess als sozusagen so sehr kreativer. Das Kreative ist sozusagen die Idee, aber die hast du ja schon und dann musst du es quasi technisch umsetzen? Okay, also jetzt verstehe ich, jetzt kann ich auch nachvollziehen, dass du sagst: „Es ist so 'n bisschen trocken, und dann dann kann's gut passieren, dass ich mal ausm Flow gerate.” Okay, und dann hast du gesagt: „Okay, ich bin ausm Flow, merke ich, und dann unterbreche ich und stehe auf und, ja, gehe spazieren oder so was.“ Wie wie funktioniert das genau? Erzähl mal.
Ja. Genau. Genau, und das ist ja. Genau, ich stehe auf und meistens gehe ich in den Garten oder so und ich versuche erst mal ich nehme mir 'n Kaffee, ich gehe in 'n Garten, laufe 'n bisschen rum, spiele vielleicht meiner Toch mit meiner Tochter, wenn die in der Nähe ist, wenn die jetzt nicht mit der Mama weg ist, und nehme mir meistens 'ne 1/2 Stunde Pause und, ähm, versuche, über das Problem erst mal gar nicht nachzudenken, weil meistens kommt das ja, man hat man ist im Flow, irgenwa irgendein Problem taucht auf und man kommt irgendwie nicht weiter und dann
Mhm. Ah, cool. Ja. Mhm. Ah, okay, ja.
will ich erst mal diese Pause haben.